はい。えっと、旅行で訪れてみたい国や場所はありますか？
はい。はい。 えっと、行ったところのない場所で言うと、エジプトに行ってみたいです。
ええ。 ああ、それは、あの、何か見たいところがあるっていうことですか？
はい、どうしても、ピラミッドを自分の目でほんとに見てみたくって。
ええ。 ええ。
どのぐらい大きいんだろうっていうのを、そばに行って感じてみたいと思います。
ええ。 ああ、なるほど。
ええ。
面白そうですね。
そうですね。 1回だけ機会があったんですけど、あの、学生の時に率直旅行に行こうとして
うん。 ええ。 ええ。
で、あの、4ヶ国回るっていうので、えっと、エジ私は、その中にエジプトを入れたかったんですけど
ええ。 ええ。
他の3人の子に大反対されて、ギリシャになっちゃいました。
ええ。 ああ、なるほど、あ、でもギリシャにも、あの、遺跡とかありますよね。
あ、そうですね、パルテノンとか見れたんでよかったんですけど、結局それしか、なかなかチャンスがなくて行けてないです。
うん。 ええ。 あ、そうなんですね。
で、どんなところを
うーん。
あの、選びますか？
え、そうですね、あの ええ、ニュージーランドですね。
ああ、ニュージーランド。あ、どうしてですか？
ええ。 あの、いニュージーランド好きなので、でなんか、あの、ずいぶん行けてないので。やっぱり、あの、う、どこでも行っていいっていうんだったら、ニュージーランドに、またもう1回行きますね。
ええ。 ええ。 あ、前に行かれたことがあるんですか？
そうですね、なあの ええと、1回行って、でその後住んで、で、あの
ええ。
そうですね、なんかすごく好きだったので、永住しようと思ったんですけど、結局、あの、断念して、ええと。
ええ。 ええ。 ええ。
そうですね、ニュージーランドに住んでないんですけど。
ああ、残念ですね。
ええ、なんかね、もうちょっと粘れたんですけど、粘らなかったんですよね。
<laughs> そうなんですか。
ええ、ねば <chuckles> 粘らないにしようって思ったんですよね。でもあそこで粘ってもよかったな、と思いました。
ええ。 ああ。ニュージーランドだと、どっちかっていうと自然が多い感じですか？
そうですね、自然が多いですね。
うーん、なんか、のんびりすごいしてそうで、住みやすそうですよね。
しん、しょうですね、あののんびりかどうか分からないんですけど、あの、人は良いですね。
ああ！殺伐としてない感じ。
ええ、そうです。ただ、あの、なんか、こう、家族をすごくやっぱり大事にするので、あの、なんか、休日とか、あの、祝日ですか、もう完全に、なんか、あの、公共交通機関も、なんか、止まっちゃったりとかして、みんな、こう、家族で過ごすので、あの、んん、あの、自分1人で行った場合、その時すごく寂しい思いをするんですね。<laughs> だから
ああ、すごい。ん、はい。 ええ。 はい。 え？ ええ。 はい。 <laughs> ええ！
そう。なんで、あの、そういう家族と一緒にいるような感じにしておけばいいんじゃないかなと思いますね。
ええ。 ああ、もう、じゃあ、しゅうむえ、週末っていうか、家族の時間っていう感じなんですね？
そうですね。
ええ。え、交通公共機関が止まっちゃうっていうのは、電車が止まっちゃうってことですか？
そうですね、祝日とか、止まっちゃうんですよね。だええ、で、ああの、公共交通機関どころか、あの、お店まで閉まっちゃって、あのあの、早いこと買いだめしておかないと、ちょっとね、あの、食べ物が切れたりして、うーん、ちょっと、あの <chuckles> あの、お腹が減りますね。
ええ！ ええ。 え？ ええ。 え、スーパーとかも閉まっちゃうってことですか？
そう、スーパーが閉まっちゃうんですよ。
ええ！それすごい。あの
で、そう、レストランも閉まっちゃうんですよ。
日本と比べると、とっても、あれですね。
ええ。
ふ不便ですね。
そう、なんか、あの、ほんとに「シーン」ってしちゃって、街が。
ああ。
で、食べ物がない、まずいと思って。<laughs> なんか、そう、開いてるところ、探してもないんですよね。だからちょっとね、あの、1回やるとね、もうなんか、もう <chuckles> やらない、これは、あの、ちゃんと備えなければっていうふうにするんですけど。
<chuckles> はい。 はい。 はい。 はい。 あ、それはすごくいい情報を聞きました。
ね。 ええ、知らないでその祝日に突っ込んだりすると、ちょっと、たい大変なことになるんですよね。
はい。 大変ですよね、じゃあ、もうクリスマスとかは、完全にシャットダウンっていう感じですよね、きっと。
ええ。 クリスマスどうだったか忘れましたけど、なんだかんだの、うん、クリスマスも危ないですよね。なんか。<chuckles> そう、危ない。
はい。 危ないですよね、絶対。 へえ。そのニュージーランドにいた時は、あの、どこの場所が一番印象に残ったりとかしてますか？
ええ。 ええと、そうですね、印象に残っなんか一番、あの、住んでたのがこう首都のところだったので、あの、ウェリントンですね、まあ、そこは、結局長いこといたので、あの、印象に残ってますね。
はい。 はい。 あ、はい。 はい。 ああ、いいですね。なんか私もニュージーランド行ったことがないので、1回行ってみたいと思いつつ。
ね。 ええ。 ええ。
なかなか行けないですよね。あの、訪れてみたいなと思ってるけど、なんか思い切らないと。
ええ。
でも。ええ。行ける時に行っとかないと、なんか、どんどん行けなくなるんだろうなと最近思ってます。
そうですね。 うん、わかります。ニュージーランド結構あのやっぱり、あのアウトドアの、あのアクティビティが断然多いので。
はい。 ああ、そうなんですか？
ええ、なんかあの、美術館ありますけど、いち1、2個？
はい。 はい。
ま、それぐらいなので。なんか、その、むまだ足腰ね、立つうちに行かないとね、あんまり楽しめないかもしれないですよね。
はい。 はい。<laughs> ああ。 あ、確かに、あのまあ、ヨーロッパとかは美術館が多かったりとか多分イメージがありますけど、言われてみれば、あくあくあの、その、あアウトドア？が盛んなんですね？
ええ。 ええ。 そうですね、なんか、あの、すごくハイキングしやすいところで、あの、それが、あの、一番好きなんですけど。
はい。 あ、そうなんですか。え、ええと、ニュージーランドって山がたくさんあるんですか？
山うん、山もそれなりにありますが、なんか一番いいのは、そのオーストラリアみたいにいろんなね、なんか恐ろしい生き物がいない、あの <laughs>
はい。 はい。 <laughs> すごい比較ですね。<laughs>
うん。オーオースオーストラリアはほんとにね、たくさんいて、もう、おちおちね、1人で歩いたりなんかできなさそうな感じなんですよね、自然自然なんかに知らないで入ってったら、大変なことになりそうですけど。
はい。 はい。 <chuckles> ああ、なんかカンガルーとかも結構凶暴って聞きます。なんか、み日本だとすごい可愛い生き物だと思うんですけど。
ええ。 ええええ。
あれが、あの、出会っちゃったら、野生で出会っちゃったら怖いですよね。
そう、なんか言ってました、オーストラリアになんか住んでたことがある方が、なんか、あの、「のる野良カンガルーがいる」とか言って、<laughs> あの、なんか「すごい大きい」って言ってました、もう
はい。 <laughs> あ、う、絶対なんか、あの、対峙しちゃったら、絶対やられちゃう気がします。<chuckles>
ええ。 そうそうなんです。なんかボクサーみたいなね、感じで。
そうですよね。
ええ、バシバシ殴られるのでね。<laughs> そう、そういうのもいないし、なんかね、毒蛇とか毒グモとか、あと、ね、毒クラゲとかいろいろいるじゃないですか、もうオーストラリアね。
<laughs> はい。 ああ。 はい。 あ、オーストラリアってやっぱり、え、でもオーストラリアもある意味、その、島っていうかで、ニュージーランドも島なのに、そんなに違うんですね、なんか
ええ。 ね、全然違うんですよ。だから、あの、安心してハイキングができるので
へえ。 はい。
あの、そこが初心者にはすごく、あの、嬉しいところですね。
ああ、そうですよね。なんか、いきなし、毒蛇とかに出てきても、なんか、何していいのかわからないっていうか。
ええ。 ん。 大変ですよね、アリゲーターとか出てきたり、なんか、あの、<chuckles> もう、いや、ねえ。どう、オーストラリアとかね、だから、もう、あ、オーストラリア、クロコダイルか、クロコダイルが出てきたりとか、うん、ね。ねえ。
そうですね。 <chuckles> アリゲーターも出てくるんですね。 ええ、え。 クロコダイルは出てきますよね。もう、あんなの出会っちゃったら、もう、ほんと、もう、最後ですよね。
そう、そうですよ。だか、そんなのね、あの、ハラハラしながら歩きたくないので。ええ。
ええ。 ええ。
ニュージーランドの方がいいですね。
そうですね、やっぱり、羊とかは多いんですか？
うん、あの、そこら中にいます。ええ。
そこら中に。 なんか、ニュージーランドって、やっぱ羊のイメージがすごく強くって
ええ。
ええ、なんか、あ、アクアクティブ、あんとその、アウトドアが強いっていうイメージあんまなありませんでした。
あ、そうなんですね。
うん。
うん、なんかただ単にその、そんなに、なんかそれ以外でそんなにあんまりないみたいな感じ。で、そこがいいんですよね。なんか人が圧倒的に少なくて。
<laughs> ああ。
ええ。あの、なんだっけ、絶叫絶叫なんちゃらとかよくありますよ。やっぱり、あの、観光業が一番、あの、お金が入ってくるので、あの
はい。 はい。 あ、バンジージャンプみたいなの か？はい。
そう、バンジーとかね、あのあの、パラなんとかとか、なんとかグライディングとかそういうのがいっぱいありますね。
はい。 ああ、気球とかもあったりとかします？
いや気球は見たことないですね。
気球は見たことない。あ、そうなん、カヌーとかそういうのとかもできるんですか？
うん。 そうですね、カヌーとかも多分できる。あ、そうだ、カヌーですごく一番有名なところがあって、なんか、もう、あの、天気がいいひと日いい日に当たると、なんか、こう、写真に撮った時に水が映らない、なんか、あまりに澄んでいて、で、だからなんか空に浮いてるみたいな感じの写真が撮れるところがあるんすよね。
はい。 はい。 はい。 ええ！ はい！ ええ、すごいですね。
ええ。
ああ、でもそういうのもいいかもしれないです。なんか、昔は、あの、都市に行く方が好きだったんですけど
ええ。
なんか、最近はなんか、あの、都市今住んでるところが都市部なので。東京か、あの、東京っていうか、都市から都市に行くと疲れちゃう。あまりその、かわ代わり映えがしないので、なんか最近はなんか自然に、なんかゆっくり、海とかそういうほうが、なんかいいなって思います。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
そうですね。うーん。
ええ。 あんまり人混みに、行きたくないなと思います。
うん、私もそう思います。ちょっと休憩して、あの、何にもないところに行くのもいいなと思いますね。
<laughs> いいですね。あ、そういえば私、ボラボラ島に行くのが夢でした。まだ、ん、ぎこれも行ってないんですけど
ええ。 え、ボラボラ島ってどこにあるんですか？
ボラボラ島って、わすすいません。私もよく、あの、わかっていないんですけど。あの、南のタヒチの方かな、に近いところなんですけど、あの、水上コテージがあるところで。一回水上コテージでちょっとず過ごしてみたくて。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
ああ、そうなんですね。
ええ。なんか、海ぐで起きてあら、なんか、楽しいだろうなと思って。
うーん。 ええ。 ああ、なるほど、そのまま、なんか、こう、ね、ジャンプして入れたりとかするやつですよね。
はい。そうですね。
ああ。
なので
面白そうですね。
ええ、なひ非日常ですかねやっぱり。あの、感じたいっていうか。
ええ。 ええ。 ええ。
そう今は思ってます。
うん、そうですね。じゃあ、今まで行った旅行で一番印象に残ってる場所ってありますか？
ええ。 あたしは結構食べることが好きなので、イタリアはとっても幸せでした。
ええ。 ああ。私行ったことないですけど、なんか、どんなもの食べたんですか？
あの、もう、なんでも美味しくて、パスタはもちろんなんですけど、ジェラートも美味しいし。
ええ。 ええ。 ええ。
もうなんか、ちょっとあの、サンドイッチを買ってもちゃんとグリルしてくれて、なんか食べることにものすごくなんか情熱を感じました。
ええ。 ああ、そうなんですね。ふーん。
<chuckles> なんか、半端では許さないぞっていう。
ええ、ええ。ああ、いいですねそれ。
<chuckles> そんなにやってくれなくてもいいのになっていうところで。「ちょっと待って」とか言って。「もうちょっと炙りたい」とか言われました。 <chuckles> 大したお店じゃないんですけど、全然。
ええ。 ええ。 <laughs> へえ。 ええ。
その情熱に負けて、「はい」っつって、あの、一生懸命待ってました。<chuckles>
うん。 ああ。イタリアって、その、イタリア語でやっぱり会話するんですか？
そうですね。あの、若い人は喋れるんですけど、あの、年配の人はしゃべれないので。ええ、なのでこれからもいろんな国を訪れてみたいと思ってます。
ええ。 ええ。 ええ。 ああ、そうですね。うん、イタリア行ってみたい国のひとつで。ね、美味しそうだから。<chuckles>
ええ。 ええ、ぜひ行ってみてください。 ええ、ぜひ行ってください。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい。